Hımm, <giggles> evet. Ya, bu yetiştirildiğin, eee, kültür tarzıyla da ilgili olabilir. Eee, ailenden gözlemlediğin, eee, davranış şekilleri olabilir. Eee, bir de bunun dışında belki de empati yeteneği yüksek birisin. Hani, biri, eee, sana, hayır dediğinde eğer bu hoşuna gitmezse belki sen de karşıdaki insana hayır demekten çok hoşlanmıyor olabilirsin.
Tabii. Doğru. Doğru aslında, doğru söyledin. Yani empati çok önemli ilişkilerde. Eee, ama, işte, zaman geçtikçe, daha çok insanla karşılaşıp daha çok kırıldıkça o empatinin tek taraflı hiçbir işe yaramadığını öğreniyor insan. Eğer karşındaki insanda yoksa, eee, empati, sen hep verici oluyorsun.
Hı hı. Evet. Yani Evet, bunu çok iyi anlıyorum. Yani şu anda aslında kendinle çevrendeki insanlar arasına, böyle, ince bir perde ördün denilebilir mi o zaman?
Denilebilir. Doğru. Eee
Hımm, tamam. Yani onları da kırmayacak bir şekilde artık, "Hayır." diyebiliyorsun. Buna çok daha açıksın.
Sanırım, sanırım. Yani, emin değilim ama deneme deniyorum en azından. Hani, umarım kırmıyorumdur kimseyi. Ya da şu şunu da diyebilirim: Artık, hani, benim o hayırlarımla kırılan insanları belki de hayatımda, hani, çok merkeze koymamaya çalışıyorum.
Evet. Hımm, evet, bu da çok bilinçli bir davranış gibi geliyor kulağa. Peki, ben şunu merak ettim: Böyle, hayır deyip de, eee, negatif bir geri dönüşüm aldığın bir, eee, anın var mı?
Yani hayır Tabii biz şu anda, hani, şey konuşuyoruz, farazi konuşuyoruz. Eee, direkt hayır, eee, demekten bahsetmiyoruz. Yani genel olarak sınırların sınır ihlali aslında konuştuğumuz şey diye düşünüyorum. Evet, sınırlarımı çizdiğimde hayatımın dışında kalmayı tercih eden insanlar oldu. Eee, bu da, eee, beni bu yaşımda artık hiç üzmüyor açıkçası. Çünkü, hani, arkadaşlık, ilişkiler hepsi bence, eee, zorlamayla olmayacak şeyler, doğal akışıyla ilerleyen şeyler. Buna yürekten inanıyorum. Hani, "Herkesin yolu, eee, güzel olsun." diyebildiğim bir noktadayım artık. Ama, hani, biz bu kişiyle, eee, sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz diyebildiğim bir noktadayım.
Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Aynen öyle. Ev Hı Eve Hı hı. Kulağa çok mantıklı geliyor. Eee, eğer sen, eee, bir sınır çizdin. Herkes o sınırı diye bir şey yok. Bunu o da devam etmiyorlarsa o zaman eee, anlaşılır. Eee, bu kadar da olabiliyor. Peki, eee, kendinde psikolojik, ruhsal anlamda değişim gördün mü biraz daha hayır diyebildikten sonra.
Emm